Oke, oke, iya iya, bener sih, eee, jadinya setiap hari itu ada yang dicapai ya, nggak asal-asalan gitu, tapi itu aku penasaran deh, kalau lagi hari libur gimana, Mbak? Biasanya ditulis apa di to do list-nya? Karena kalau libur kan sebenarnya kita istirahat kan, lebih kayak nggak ngapa-ngapain gitu nggak sih? Atau gimana kalau dari Mbak?
Iya, betul, Kak. Oke, kalau misalnya hari Minggu saya lebih buat manajemen di buat, eee, hari-hari berikutnya sih, Kak. Jadi misalnya, eee, kayak tugas kemudian, eee, cari-cari suatu lah yang bisa menghasilkan gitu, Kak.
Mhm mhm. Mmm, mhm mhm. Oh, oke oke, iya ya ya ya, eee, jadi kalau di hari Minggu pun, eee, biasanya berarti to do list-nya berbeda daripada hari-hari yang sebelum-sebelumnya gitu ya, Mbak, ya, daripada hari-hari biasa ya?
I iya, Kak, betul.
Oke, <clears throat> seru sih, eee, <chuckles> kebiasaan-kebiasaan biar karena karena setiap orang sukses kan ya kebiasaannya pasti beda-beda kan.
Iya, Kak, bener. Nah kalau, Kakak, nih biasanya, eee, kebiasaan sederhana di pagi harinya yang bisa mempengaruhi seluruh aktivitas Kakak sepanjang hari itu apa sih, Kak?
Heeh, kalau aku dul mhm mhm? Mmm, paling yang aku lumayan inget itu adalah, mmm, kan gini ya, dulu itu kan kita kalau kerja dari kantor, cuma kalau sekarang itu kan udah ada hari-hari kita bisa kerja dari rumah kan sebenarnya. Nah, salah satu kalau kita mau kerja dari rumah tuh kadang, eee, tantangannya itu adalah kita bisa nggak mandi kan, sebelum mulai kerja kan. Nah, cuma aku mulai biasain sih, eee, bari beberapa tahun lalu tuh setiap pagi mandi air dingin.
Iya. Oh, iya, <chuckles> betul, Kak. Mmm, menarik menarik.
Nah, karena aku setiap pagi mandi air dingin tuh, sepanjang harinya tuh jadi lebih semangat sih daripada nggak mandi ya.